Então, eu gostaria de, né, de d da sua opinião a respeito desse assunto. Eh, eu me mudei, né, há há um tempo, né, de país eh, e eu fiquei eu me sinto às vezes, não é sempre, mas eu tenho uma culpa, sabe, por ter deixado meus irmãos, eh, minha família, né, e meus amigos também pra trás, né. Deixei todo mundo lá eh, né, a falta que que eu sinto deles e assim eu me sinto, sabe, tem dia que é muito difícil. Às vezes eu tenho vontade de deixar tudo parar com tudo e voltar, sabe. Eh, foi muito difícil essa, né, essa quebra assim, de pra mim, de laços.
Sim, claro. Sei. Voltar, né. Sim. Mas, me diz uma coisa, hã, faz muito tempo que você saiu de de onde você estava?
Olha, vai fazer 1 ano eh, vai fazer 1 ano. E eu acho que no começo, né, a gente ainda tá com aquela empolgação, por mais difícil que seja, por mais, né, complicado, a gente tá empolgado porque é novo país, é outras coisas, tudo é novo, mas aí que a gente viu tudo, fez tudo, a gente fala: "Olha". E aqui eles eh, eu tenho saudade, eu tenho sinto falta, né, dos finais de semana que eu já estava eu já estava dando valor a isso, eh, de encontrar meus irmãos e reunir todo mundo, sabe, quando va você olha, você para e olha assim, você vê meus 2 irmãos ali, a família dele ali, a família do outro, né, que eu tenho 2 irmãos, e aquilo assim me dava um negocinho, sabe, gostoso assim, falava assim: "Nossa". Eu eu já observava isso, né. Eu tinha isso já como um carinho, uma coisa assim, muito especial no domingo, a esse encontro assim, que a gente fazia. Então, hoje hã?
Hum. Claro. Claro. Aham. Fazer uma pergunta, você consegue me dizer, assim, por alto, hã, qual foi, hã, a decisão, hã, o que te fez sair dali pra ir pra um outro lugar?
Eh, sim. Eh, na verdade, o país que a gente tava vivendo, o lugar que a gente tava vivendo, eh, não tava mais fazendo sentido, a vida tava muito complicada, muito difícil, eh, em termos de de trabalho, de de vivência mesmo. E, outra coisa, meu filho mais velho queria fazer estudar, né, fora, e e aí, foi uma decisão mais mais por isso, né, essa decisão de dar uma oportunidade melhor, de ele poder exatamente, uma qualidade de vida melhor para as crianças e para as crianças não, que eu tenho um filho de, né, de 18 que não é tão criança, mas a t tenho um menor de 5, e eu vi essa dificuldade lá, sabe, tava acontecendo muito, não tava mais não tinha mais lugar pra mim, não tinha mais lugar para o meu marido, eh, a gente tava infeliz no trabalho, infeliz co com a vida que a gente tava levando, ali, em relação ao financeiro.
Sim, uma qualidade de vida melhor, não é? Hum, sim. Claro. Exato. E, olha, eh, geralmente, dizem que eu também sou imigrante, né, e, geralmente, dizem que os piores o pior tempo são os 3 primeiros meses. Se a gente consegue ultrapassar esses 3 primeiros meses, então a gente consegue ter, ali, uma forcinha maior pra continuar, hã, buscando nosso objetivo. E você já tem 1 ano, né, então isso daí também é uma já é uma grande vantagem, que você consegue consegue suportar isso, né. Mas me diz, co como é que é o contato com sua família? Você tem contato com eles diariamente? Como é?
Sabe? Aham. Verdade. Aham. Sim. É. Então, eh, então, isso que que foi o que me pegou bastante, porque essa falta que eu sinto são eh, eu tinha contato, muito contato, bastante, todos os dias. A ge eh, a gente acabava falando como são 2 irmãos, não era todo dia com os 2, mas era sempre com um ou com outro, sabe, mas era todos os dias. Era aquela conversa: "E aí, tá tudo bem, né, e e seus filhos, o que que ele tá fazendo?", porque eu tenho sobrinhos, né, eu s também sinto falta, porque a gente participava, né, desde a de quando nasceu, tá, ali, com a gente, eles já tão adolescentes, indo pra pra fase adulta, e eu sempre, ali, né, participando de tudo, a gente ti era muito unido mesmo, um b busca o filho: "Ah, tá com tempo aí, eu não tenho como pegar pega meu filho lá na escola.", e e aí, eu ia buscar, eu tinha também essas sabe, de tá muito perto mesmo, desde desde os estudos, da criação, de tudo. Então, eu acho que, eh, eu sinto falta desse contato e e dos almoços d de domingo, né, que era o a nossa nosso encontro, não tinha era assim, todos os domingos na casa da minha mãe
Sim. Sim.
hã, estávamos lá, todos, e era gostoso, né, todos os os primos se reuniam, a gente, ali, colocava a conversa em dia, por mais que tinha às vezes, né, não era tudo lindo e maravilhoso, que também tem as confusões que faz faz parte, né. Uhum. Mas eu senti falta demais, né, disso.
<chuckles> Exato. Faz parte da família, não é? E com sim. Claro, eu compreendo bastante o que você tá passando, hã, saudade é uma coisa que, realmente, dói, mas dói, assim, machuca mesmo, sabe, pra mim, a saudade, bem pior do que o término de um relacionamento, porque saudade ela fica ali, e machuca a gente, mas o bom disso é que a gente consegue se acostumar, a saudade ela nunca vai passar, se a gente ama, realmente, es a pessoa, ainda mais familiares, né, a saudade ela sempre continua, mas a gente consegue acostumar um pouco mais com ela, sabe, a gente consegue deixar ela um pouco mais leve. O bom é que você tem contato com a sua família ainda, o amor ainda tá aí, e, provavelmente, não vai acabar, né, hã, o o por que você, também, não tenta se planejar, hã, pra fazer uma visita a eles, sabe, hã, durante 1 mês, algo assim?
Uhum. Hum. Uhum. Verdade. Verdade. Verdade. Uhum. Si Sim. E então É, então, eu tô já, né, eu tô pensando, mas não vai ser possível agora, né, nesses p nesse 1.º ano, e acredito que pelo menos 1 ano e meio, ali, a 2 anos vai ser mais difícil. Só que eles podem vir, né, até a gente, eh, eles podem ter, né, essa então eu eu tô nessa expectativa, né, que eles possam se organizem e eu posso até e eu até falo que, né, se for pra ajudar financeiramente, eu faço questão, que eu quero que eles tenham essa quero que eles venham e que, né, que a gente tenha de novo esses momentos bons. E e também tem outra coisa, né, deixei amigos também, mas amigos, assim, a gente consegue. A saudade é grande, mas é uma saudade diferente, né. Por mais que a gente ame, o amigo é diferente. Por mais que a gente ame os amigos, né, e tem amigos, às vezes, que é mais até, eh, mais ligado do que um familiar, né. Que a gente, às vezes, fala que <chuckles> que a gente fala que é amigo amigo de sangue. Eh, então, eh, é muito difícil, mas os amigos eu consigo, porque eu sei que os amigos os amigos, né, a gente eles vão vir, uma hora ou outra, eles vão vir, a gente vai se encontrar, porque não tinha tenho contato, mas não é todo dia, não tem aquele almoço do domingo s com os amigos, né, mais mais família mesmo, a minha, meu caso, sabe. Então, eu sofro mais, mesmo, pelo fato de ter deixado, eh, deles estarem lá e eu estar aqui, e essa e esse contato mais perto, mais, né, intimista mesmo, de.
Claro. Sim. Exato. Isso é verdade. <chuckles> Exato. Sim, sim. Exato. Isso é muito bonito da sua parte, o que você comentou, que eles também podem ir até onde até o país onde você está e que você até pode ajudá-los financeiramente pra que isso aconteça. Isso é muito bonito, porque você mostra, também, que se preocupa muito com eles e também quer dar a oportunidade pra que eles saiam do país e visitem, hã, um outro país, façam uma viagem internacional, proporcione emoções, proporcione experiências. Isso é muito bonito da sua parte. Não é todo mundo que pensa assim.
Uhum. Uhum. Sim. Sim. Sim. É. É, então, eu tenho eu tenho isso mesmo e quero, e eu, sabe, eu eu prezo muito, realmente, muito, eh, a família, então ter deixado a família, pra mim foi muito difícil, está sendo difícil, e eu acredito, igual você falou, né, você falou aí uma coisa muito legal, assim, que a saudade, ela não passa, né, a saudade a gente mata ela ali, mas ela tá a pessoa vai, você continua com ela, né, eh, e um relacionamento você recupera, né, o o o assim, às vezes você passou o relacionamento, você passa pra outro relacionamento, e e consegue se recuperar, né. E agora a saudade não, a saudade é algo que fica, né, e ela não passa.
Exato. Com certeza. Exatamente. E me diz, o que que você costuma fazer, assim, quando a aquela saudade bate da da sua família, você costuma ligar pra eles, entrar em contato ou você deixa passar? Entra em contato, né?
Sim, sim. Não, não, eu eu eu l eu entro em contato, eu gosto, por exemplo por e eu tô vendo alguma coisa que eu sei que eles também iam gostar de estar vendo, eu ligo, faço chamada de vídeo, né, eu procuro tá tá sempre junto pra pra realmente, né, nem eles e nem a gente sofrer tanto com essa porque se desanimar, sabe, eu acho que às vezes, é isso que eu te falei lá no começo, que dá vontade de voltar, quando às vezes você se tem dia que você acorda e não consegue ter essa conexão, assim, você fala: "Ai, eu quero acho que vou voltar, não tô aguentando". mas aí tem dias que, né, você fala: "Eu vou continuar", e é a vida que segue, mas assim, eu tento colocar eles muito na minha ta na minha nas minhas ligações, no no nas coisas que eu gosto, sabe. Eu mostro, gosto de mostrar e tá ali tentando ficar um pouquinho próximo, né.
Claro. Exatamente. Claro. Sim, sim. A família, ela é, realmente, ela é muito importante, hã, ela sempre vai ser importante, mas também, talvez, se você pensar por um lado que você foi, hã, para um outro país, como você disse, pra buscar a melhor qualidade de vida para os seus filhos, pra sua família que tá aí com você nesse momento, talvez você pensar mais nisso, né, no seu objetivo que você tem conseguido, talvez diminua um pouquinho a dor. Como a gente disse, a saudade ela não vai passar, ela vai continuar ali, mas se você começar a pensar que você tá fazendo por você e pela sua família e se você não fizer, ninguém vai fazer por vocês, né, e você tá fazendo, você tem conseguido, você tá lutando diariamente, tem vencido isso, o que é muito importante. E o melhor de tudo é que continua mantendo o contato com a família pra que ela chama não se apague, fique, ali, acesa.
Sim. Uhum. Sim. Verdade. Uhum. Sim. Verdade. Então, é, exatamente, eu penso assim e acho que isso com o tempo, eu, né, eu tento assim trabalhar isso comigo, ver, né, que com o tempo isso vai ficar um sentimento mais normal, no sentido, assim, de eu conseguir acostumar com eles lá e eu aqui, acostumar com essa situação, com a saudade de estando junto, lógico. E e eu acho que eu vou conseguir, né. Eu vou ver outras eu tenho que colocar conseguir colocar essas prioridades, que é o quê? Meu f meu filho, ele está feliz? Ele está bem? Então, vou né. Eu tô eu tô nesse trabalho, sabe, nesse trabalho <chuckles> Tentando.
Sim. Claro que vai. Exato. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúv ah, querendo ou não, é um trabalho, né, porque a gente manter a positividade, manter aquela ali, aquela energia, aquela vibe boa de família, de de buscar as coisas que a gente quer, é um trabalho, isso demanda muito trabalho e muita energia da gente. Então você não falou nada errado, não, está super certo, é um trabalho sim.
Sim. Sim. Sim. É. É, eu tô buscando isso e, sabe, tentando. E eu espero que eu consiga. Foi bom, sabe, gostei muito de poder aqui, você me ouvir, né, <chuckles> e m e me dar uns conselhos in interessantes, e eu vou pensar e achei muito bom, viu, m gostei muito.
E vai conseguir. Foi um prazer enorme. Muito bem, sempre que você precisar, eu tô aqui por você e vou tá torcendo por você sempre, tá bem.
Ah, muito obrigada, foi muito bom, eu agradeço. E e obrigada por tudo mesmo. Até a próxima.